อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยอะครับว่า อา คุณมีแบบงานอดิเรกที่ ทำหลังจากคุณกลับมาทำ งานไหมอะครับผม? อืม
ครับ ครับ ก็จริง ๆ ก็มีงานอดิเรกที่ไม่ได้ทำมานานแล้วอะนะครับ อย่างหลัก ๆ เลยเนี่ย คือตอนเด็ก ๆ ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากเลย อ่า ช่วงแบบ เอ่อ ม.ต้น ม.ปลาย อย่างเงี้ย อ่านหนังสือการ์ตูนเยอะมาก ซื้อแบบว่า เป็นตั้ง ๆ เก็บไว้ แต่ว่าที่นี้เนี่ย มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเลิกติดตามหนังสือการ์ตูนไปเลย คือตอนนั้นเนี่ย มันเป็นช่วงสมัยผม อ่า อยู่ประมาณปี 1 เนาะ มหาลัยปี 1 แล้วก็กรุงเทพมีน้ำท่วม
อือฮึ อ๋อ ครับผม โอ้! อันนี้ ครับ อืม ครับผม
ครับ ซึ่ง เอ่อ น้ำท่วมใหญ่เนี่ยมัน เอ่อ เรียกว่าเอาหนังสือการ์ตูนผมไปเกือบหมดเลยอะ แล้วแบบ
โอ้! แสดงว่าคือขนไม่ทัน
ใช่ เออ จริง ๆ คือขนทันนะ ใส่ ใส่กล่องแบบว่าเหมือนกล่องพลาสติกอะครับ ซ้อน ๆ กันไว้ ทีนี้ เอ่อ เนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยมันนานเนาะ แล้วกล่องข้างล่างมันอาจจะรับน้ำหนักเยอะ คือผมเอาหนังสือไว้สูง ๆ เลยนะ แต่ว่ายังอยู่ชั้น ชั้น 1 อยู่ แล้วทีนี้กล่องข้างล่างมันแตก ทีนี้ชั้น กล่องข้างบนก็ตกลงมา แล้วก็อยู่ในน้ำ
ครับ ครับผม อืม
ซึ่งแบบว่ามัน มันแทบจะเป็นงานอดิเรกตลอดแบบว่า หลายปีของผมอะที่สะสมมา อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ โอเคเลย ถ้า โอ้โฮ! ถ้าใช้คำว่าสะสมนี่ น่าจะมีหลายเล่มเนาะ แล้วบาง อา ต้องบอกด้วยว่า บางเรื่องนี้น่าจะมีแบบ จนจบเลยไหมอะครับ? อือฮึ
ใช่ ๆ จน ที่มีแบบ จนจบไปก็เยอะเลยอะ ตอนนั้นแบบว่ายัง ถ้าการ์ตูนเก่า ๆ ก็พวก เอ่อ GTO RAVE เอ่อ แต่ตอนนั้น Naruto ยังไม่จบ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็มีหลายเรื่องเลย แบบพวก Ranma Slam Dunk อะไรอย่างเงี้ย
อะฮะ อือฮึ
แล้ว เออ นะ เออ Dragon Ball อีก อะไรอย่างเงี้ย แบบ โอ้โฮ! ผมเสียดายมาก
โอ้ เยอะมาก <chuckles>
ข้อสำคัญ จริง ๆ เยอะมากเลย แล้ว นั่นแหละ มันก็ลงจมน้ำไปหมดเลย แล้วผมก็เสียใจอะ เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่ ไม่ซื้อหนังสือการ์ตูนอีกเลย แล้วก็ไม่ได้อ่านเลย ไม่ได้อ่านเลยมานานมาก จนพึ่งมาเริ่มอ่านอีกทีเนี่ย ตอนอายุเนี่ย 30 แล้วครับ คือ จ เอ่อ จากปี 1 ก็คือแอบหยุดอ่านไปประมาณ 10 ปีเลยอะ เพราะว่า ครับ
อือ อือฮึ ครับ <chuckles> โอ้! ก็ยาวเลยนะครับ
ใช่ ๆ คือส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่า อืม เสียใจด้วยที่แบบว่า เอ่อ ทำไมสิ่งที่เรา ส ของสะสมเนาะ มันก็ยัง เราก็เก็บไว้ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย บางทีแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไม แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มันมีหลายเรื่องที่มันยังไม่จบด้วย แล้วเราก็ เอ่อ เหนื่อยแล้วที่จะตาม แบบว่ามาตามหลาย หลายเล่ม อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรอให้มันจบก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน ก็ตั้งใจไว้แบบนั้น ใช่ ซึ่ง
อือ อือฮึ อืม ครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือ อะไรที่ มันเป็น มันไม่ได้เชิงว่าเป็นจุดเปลี่ยนหรอกเนาะ แต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คุณน่ะ อือ กลับมาสนใจเกี่ยวกับงานอดิเรกตัวนี้อะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะสม หรือว่าการอ่านหนังสือการ์ตูนอะครับ?
ครับ เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ย ก็คือพอช่วงพักหลังเนาะ เอ่อ มันก็ ผมไถฟีดนี่แหละ ฟีดเฟซบุ๊ก อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เจอแบบเพจแนะนำหนังสือการ์ตูน แล้วเขาก็ เอ่อ แบบเหมือนว่าอัปเดตต่าง ๆ อะเนาะว่า มีเรื่องใหม่อะไรน่าสนใจบ้าง แล้วก็ เอ่อ เรื่องเก่า ๆ เรื่องไหนที่มันจบแล้วบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งพอ พอลองเข้าไปดูเพจนี้มาก ๆ แล้วมันก็ เอ่อ เกิดความรู้สึกว่า เอ๊ะ อยากกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่ง แล้วเรื่องใหม่ ๆ เนี่ย มันก็ดูมีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนุกเนาะ เราก็เลย เออ เริ่มกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าการกลับมาอ่านครั้งเนี้ย เป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้ซื้อแล้ว ผมเลือกที่จะโหลด แล้วสมัครแอปพลิเคชันรายเดือน แล้วก็หาอ่านในเน็ตเอา อย่างเงี้ยครับ
อือฮึ อืม อืม อ๋อ ครับ อ๋อ อะฮะ อืม แล้วมันต่างจาก อ่า ตอนก่อนเยอะไหมอะ? เพราะว่าผมต้องบอก ว ใน ในแบบ อ่า ความรู้สึกว่า เฮ้ย! คือการที่เราได้อ่าน หรือว่าซื้อหนังสือมา คือมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ มันเป็นของสะสม อ่า ใน มีคุณค่าทางจิตใจของเราแล้วกัน แต่อันเนี่ย เอ่อ คุณเปลี่ยนมา อ่า เขาเรียกว่า อ่าน แต่เป็นในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่างเงี้ยครับ อือฮึ
อืม ครับ ครับ ครับ เออ จริง ๆ แรก ๆ ก็รู้สึกไม่ชินเนาะ แบบว่าทั้งเรื่อง เอ่อ เรื่องสัมผัส เรื่องแสง เรื่อง เอ่อ น้ำหนักของตัวแท็บเล็ตที่ต้องถือ อะไรอย่างเงี้ย บางทีมันก็อ่านได้ไม่นาน แล้วก็แสงมันก็ค่อนข้าง เอ่อ เรียกว่าไม่ได้ถนอมสายตาเท่าไร อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่ ตรงที่มันก็มีเรื่องของความสะดวกเนาะ ตรงที่ว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ย บางทีเรามีเวลาสัก เอ่อ 1 ชั่วโมง หรือเวลารอทำอะไรสักอย่างแบบ เออ ไปรอคิวโรงพยาบาล รอคิวธนาคาร อะไรอย่างเงี้ย เราก็หยิบขึ้นมาอ่านได้เลย ซึ่งมันก็อยู่ใน อยู่ในอุปกรณ์ให้ถะ เอ่อ สมาร์ตโฟนของเรา อะไรอย่างเงี้ย จมงี้
อือฮึ ครับ อืม อืม ครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือพอตอนที่คุณกลับมาเนี่ย อื้อ อะไรมันเป็นเรื่องพวกแรก ๆ ที่คุณสนใจในเรื่องของการกลับมาอ่านน่ะครับ?
เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปอ่านเรื่องเก่า ๆ ที่แบบว่ายัง ยังค้างอยู่อะนะที่แบบว่าตอนเด็ก ๆ ไม่ได้อ่านตอนจบ แต่ปรากฏว่า หลายเรื่องมันก็ยังไม่จบเลย อย่าง One Piece เนี่ย เป็นต้น <chuckles>
อืม ครับ <chuckles> ไม่รู้จะจบยุคนี้หรือเปล่า? <chuckles>
เออ ไม่รู้เราจะอยู่ทันเห็นตอนจบไหม? แต่ว่า ก็ หรืออย่างอะไรอะ Berserk อย่างเงี้ย ก็ยังไม่จบ หรืออีกหลาย ๆ เรื่องที่ค้างคาอยู่ อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ๆ แต่ว่าสุดท้ายเลย ก็คือ อะ มันไม่จบก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวรอมันก่อนแล้วกัน แล้วเราก็ไปเลือกอ่านการ์ตูนใหม่ ๆ ที่ ที่ระหว่างนั้น ระหว่างทางที่เราผ่านมามันจบไปแล้วบ้าง หรือว่า เอ่อ การ์ตูนใหม่ ๆ ที่แบบว่า เรียกว่าน่าสนใจบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม อ้อ อันนี้ อือฮึ อ๋อ ครับผม แล้วอย่างงี้คือแบบ เออ การ์ตูนใหม่ ๆ ที่แบบ เออ คุณเลือกอ่าน อย่างเงี้ย ส่วนใหญ่มาแบบ อา เป็นในแนวไหน หรือว่าลักษณะไหนเหรอครับ?
ก็ เอ่อ จริง ๆ แล้วผมก็จะมีแนวที่แบบว่า ที่ชอบส่วนตัวเลยก็คือแบบว่า เอ่อ ไซไฟ แล้วก็จริงจังนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย อย่าง อย่างเรื่องที่เพิ่งอ่านเร็ว ๆ เร็ว ๆ นี้ที่พึ่งอ่านมาไม่นานเนี่ย ก็จะมีเรื่อง เอ่อ เรื่อง MAD เอ็ม-เอ-ดี เนี่ย MAD เป็นลักษณะเหมือนแบบมีเอ เลี่ยน มาบุกโลก แล้วก็ ผู้คนต้องเอาตัวรอดกัน แต่เรื่อง อีกเรื่องหนึ่งที่ติดมากเลยคือเรื่องเซ็นจูเรี่ยน
อืม ครับ อืม
ที่ เอ่อ คือเรียกว่า ตัวเอกเขามีความน่าสงสารนะ เขาแบบว่า เขาเป็น เป็นทาส โดนขนมาในเรือ สุดท้ายเรือนี้โดน เรียกว่า เอ่อ คนที่ค้าทาสเนี่ยแบบว่า มัน <tsk> มันผ่านมรสุมเนาะ แล้วก็ต้อง เขาต้องสละสัมภาระลงอะ แต่ว่าเจ้าของเรือเนี่ยเขาเลือกที่จะสละทาสลงทะเลไป แล้ว เอ่อ พอทาสลงทะเลไปเยอะมาก ๆ เนี่ย เหมือนมัน อันนี้ แล้วมัน มันก็มีความแฟนทาซีนิดหนึ่งเนาะ ก็คือแบบว่ามันเหมือนเป็นการบูชายัญ แล้วก็ เอ่อ มีเทพแห่งทะเลโผล่มาให้พร อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ ซึ่งพระเอกก็ได้ ได้พรตรงนี้ไป แล้วก็แบบ แต่เรื่องมันโหดร้ายนิดหนึ่งตรงที่ว่า เอ่อ คนที่มาอยู่รอบ ๆ ตัวเอกเนี่ย ก็มักจะ เอ่อ ได้รับอันตรายเสมอ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยพยายามที่จะ เอ่อ หนีคนที่ไม่ชอบเขา หรือมองร้ายกับเขาไปเรื่อย ๆ เออ แต่จริง ๆ สนุกดีนะ ค่อนข้างแบบน่าติดตามเลย
ครับ อือฮึ ครับ อืม อืม อืม ครับ โอ้! ถือว่า โอ้ เล่า เล่ารายละเอียดได้ค่อนข้างลึกอยู่เนาะ เอ๊ะ แล้วอย่างงี้ อ่า การ์ตูนเรื่องนี้นี่ คือมันจบหรือยังครับ? หรือว่ายังแบบมีให้อ่านต่อเรื่อย ๆ
เอ่อ ยังไม่จบเลยครับ เพิ่งจะมาแบบไม่ ไม่กี่ ถ้าเป็น นับเป็นเล่ม ก็น่าจะประมาณ 4-5 เล่มเอง ก็ยัง ยังไม่จบเลย ยังค้างคาอยู่ แต่ว่าก็พยายามจะอัปเดตเรื่อย ๆ คือบางทีผมก็ เอ่อ ไม่ได้รอแปลไทยอะไรเงี้ย ไปอ่านของต่างประเทศเลย เพราะ ว่า มันเร็วกว่า
อืม อืม โอเค ก็เรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกว่า ออกมาตอนไหน อยากอ่านตอนนั้นเลยอะ อยากแบบ ไม่ ไม่อยากรออะเนาะ <chuckles>
อา <chuckles> ใช่ ๆ คือ เอ่อ ความรู้สึกเวลาอ่านการ์ตูนเนาะ ผมว่ามันก็ อ ถ้าคนอ่านการ์ตูนก็จะเข้าใจ หรือว่าจริง ๆ แล้วคนดูซีรีส์ก็อาจจะเข้าใจ เพราะว่า คือมัน มัน อืม ถ้าได้ต่อเนื่องมันก็จะสนุกกว่า ก็แค่นั้นแหละ แต่ว่าถ้าเกิดต้องมารอนาน ๆ น่ะ บางทีมันก็ เอ่อ มันก็ลุ้นเกินไป หรือว่าเรามีเรื่องอื่นที่ต้องทำเยอะแยะอะไร เหมือนเราก็ลืมไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
เออ ครับ อื้อฮือ อะฮะ เข้าใจเลยครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คืออาจจะเป็น หลาย ๆ คนก็คงอ่าน อ่านด้วย แล้วก็ดูเป็นแบบพวก อ่า แอนิเมชันด้วย อย่างเงี้ย ไม่แน่ใจว่าของคุณเนี่ยเป็นแบบอ่านอย่างเดียวไหม? หรือว่าถ้ามีโอกาสก็ เอ่อ ไปดูพวกแอนิเมชันด้วย เพื่อแบบ อ่า ให้รู้ว่า เอ๊ะ! มันเหมือน หรือไม่มีความแตกต่างยังไงกับที่เราอ่านมาบ้างอะครับ
อืม ครับ ครับ คือถ้าเป็นการ์ตูนฝั่ง manga เนาะ หมายถึงการ์ตูนญี่ปุ่น อย่างเงี้ยเนาะ ผมจะไม่ได้ดูอานิเมะเลย เพราะว่าผมรู้สึกว่า อย่างอานิเมะเนี่ยมันมีความยืดเยื้ออะ มีความช้า เกินไป อะไรอย่างเงี้ยครับ เวลา เวลาอ่านมันเร็วกว่า แล้วก็ เอ่อ อีกหลาย ๆ ส่วนที่แบบว่าใน ใน เนื้อเรื่องมันไม่เหมือนกันอีก อะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยเลือกที่จะ เอ่อ อยู่กับตัวหนังสือการ์ตูนมากกว่า ไม่ได้ ไม่ ไม่ได้ไปดูอานิเมะมากนัก แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการ์ตูนฝั่งอเมริกาเนาะ แบบเป็นคอมิก อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ มี ถ้าเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน ผมก็ดูด้วย
ครับ อืม อ๋อ อ๋อ อืม ครับ โอเค ก็จะมีความ อ่า แตกต่างกันอยู่นะครับ จากที่ อ่า ทางคุณได้เล่ามาครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย โอเค ถือว่าเป็นงานอดิเรกงานหนึ่งเนาะที่คุณค่อนข้างอะชอบ แล้วก็มีโอกาสได้กลับมาทำมันเนาะ หลังจากที่เวลาน่าจะล่วงเลยมาหลายปีพอสมควร แล้วอย่างเงี้ยอยากรู้ว่า ในช่วงช่องว่างที่มันหายไป อย่างเงี้ย อ่า ผมตีไปว่าประมาณ 10 ปีแล้วกัน อ่า ของคุณเนี่ยครับ มี ได้ไปทำงานอดิเรกตัวอื่นบ้างไหมอะครับ? อือ ในช่วงนั้น
อืม ใช่ อืม ครับ ก็จริง ๆ แล้วผมก็เป็นคนทำงานอดิเรกหลายอย่างอะเนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเนิร์ด ๆ เนี่ยครับ ก็ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม อ่านหนังสือการ์ตูน อ่านนิยาย อะไรเงี้ยครับ เอ่อ จริง ๆ แล้วอีกกิจกรรมหนึ่งที่เว้นไปเหมือนกัน ก็คือการอ่านหนังสือ เพราะว่า เอ่อ ตอน อย่างที่ว่า ตอนน้ำท่วมเนี่ย คือมันไม่ได้ เอ่อ ท่วม ต้องเสียไปแค่หนังสือการ์ตูน แต่ว่าเสียหนังสือพวกนิยายต่าง ๆ ไปด้วย ผมก็เลยไม่ได้อ่านนานเลย แล้วก็ เอ่อ เพิ่งจะมาเริ่มอ่านอีกครั้ง ก็ไม่ เมื่อเนี่ย ไม่นานมาเนี้ย แต่ว่าคือฟีลมันไม่เหมือนกัน แล้วระหว่างการอ่านหนังสือกับอ่านหนังสือการ์ตูนเนาะ คือจะอ่านหนังสือเนี่ย เหมือนมันจะต้องใช้ เรียกว่า ใช้สมาธิเยอะกว่า ใช้เวลาเยอะกว่าด้วย ในการที่จะจบ หรือว่าเราจะอ่านแค่จบตอน อย่างเงี้ย บางทีแล้ว ถ้าเราเว้นช่วงไปนาน ๆ 1-2 อาทิตย์ อย่างเงี้ย แล้วกลับมาอ่านใหม่ เราก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วว่า เอ๊ะ ตัวละครชื่อนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะ? หรือว่า เอ่อ เนื้อเรื่องไปถึงไหนแล้ว เขากำลังทำอะไรกันอยู่? อะไรอย่างเงี้ย อืม มันก็เลยเป็นอะไรที่ยังต่อไม่ติดเท่าไร แต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะพยายามกลับมาอ่านหนังสือให้ได้เยอะขึ้น เพราะว่า เอ่อ อย่างช่วงตอนเด็ก ๆ เนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านแค่นิยาย แต่ว่าอ่านหนังสือแบบ อือ อ่านหนังสือเยอะกว่าตอนโตเนี่ย เยอะ เลยครับ <chuckles>
อืม อือฮึ อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย เห็นคุณพูดถึง อ่า โอเค พวกนิยาย อย่างเงี้ยครับ เอ๊ ปกติแล้วมัน อ่า ทั้งเล่มน่ะครับ มันมีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวเลยไหมอะครับ?
ใช่ครับ ทะ เอ่อ ก็ ส่วนใหญ่ก็ใช่ครับ ก็ตอน อย่างที่ตอนเด็ก ๆ อ่านไป ก็อย่างพวก เอ่อ ตระกูลของ Dan Brown เนาะ Da Vinci Code อย่างเงี้ย มันก็ มีแต่ตัวหนังสือเลย ไม่ได้มี มีอะไรอย่างงี้ ใช่ครับ
อืม แล้ว อะไรมันเป็นความแบบ เอ่อ ทำให้คุณรู้สึกสนุกอะครับกับการอ่าน อ่านที่เป็นแบบแค่ตัวหนังสือ เพราะว่าอย่างที่เราบอก ถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนเนี่ย โอเค เขาก็จะมีพวกช่องต่าง ๆ ซึ่งแบบ เอ่อ มีรูปให้เราเห็นนะครับ คือแบบไม่ ไม่ต้องจินตนาการเลยว่า เอ๊ะ! ตัวละครนี้เป็นอะไรยังไงอะครับ
อา อืม เออ จริง ๆ แล้วผมว่า ก็อย่างนิยายเนี่ยมัน ส สนุกในแง่ของเนื้อเรื่องของมันมากกว่า คือ อาจจะด้วยความที่มันเป็นตัวหนังสือเนาะ เขาไม่ได้จะต้อง เอ่อ ไม่ได้ต้องเหมือนภาพยนตร์ที่มีเทคนิคการถ่ายทำ หรือว่าหนังสือการ์ตูนที่จะต้องมี เอ่อ เทคนิคในการถ่ายทอดอะไรเยอะ คือเขาอยากให้มันเกิดอะไรขึ้น เขาก็แค่บรรยายนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วก็นำเรื่องราวไปสู่เหตุการณ์นั้นได้เลย คือไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างเอฟเฟกต์หรืออะไรเยอะแยะ อย่างเงี้ย ซึ่งไอ้การที่มันสามารถ เอ่อ ทำ เรียกว่าสร้างจินตนาการได้อย่างรวดเร็วเนี่ย โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเทคนิคการ สื่อสารเนี่ย ผมว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เจอไอเดียใหม่ ๆ ได้เยอะ
อือฮึ อ๋อ อา โอเคครับ ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในฝั่งที่เป็นนิยายเนาะ โอเค แล้วอันเนี้ย อ่า อยากถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะครับ ในส่วนของ อะ โอเค การอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยครับ คือปัจจุบัน ณ ตอนเนี้ย อ่า หลังจากที่คุณกลับมาอ่านน่ะครับ คือในแต่ละวันน่ะ อา คุณให้เวลาในการอ่าน หรือว่าทำงานอดิเรกตรงเนี้ย ประมาณวันละ อ่า เท่าไรเหรอครับ?
อืม ชอบแบบนี้ ชั้น อ๋อ ก็ไม่ถึงกับขั้น กับทำ ทำทุกวันอะเนาะ เพราะว่า เอ่อ ตอนใหม่ ๆ มาเนี่ย มันก็จะประมาณสัก เอ่อ 2 สัปดาห์ครั้ง 1 สัปดาห์ครั้ง ตอนใหม่หนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เลยไม่ได้ทำทุกวันครับ แต่ว่าสัก 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ ผมก็จะมาอ่านทีหนึ่ง ก็สัก เอ่อ 2-3 ชั่วโมง อะไรแบบเนี้ยครับ ก่อนนอน บางทีก็ เอ่อ ถ้าไปเจอเรื่องใหม่ที่แบบน่าสนใจ ก็กลายเป็นว่า อ่านยาวไปเลยเหมือนกัน ก็มีเหมือนกัน <chuckles> ครับ
อืม อ๋อ เรียกได้ว่า ใช้คำว่าติดได้เลย ลุ้น รอลุ้นไม่ไหว <chuckles> อ่านไปจนกว่าจะถึง อ่า จุดที่ตันแล้วกัน รอตอนใหม่
อ๋อ ใช่ เห็นแล้วก็ลุ้นไม่ไหว ครับ อ๋อ ใช่ ๆ อย่าง เอ่อ มีตระกูลกันสึ อย่างเงี้ย มันเพิ่งมีภาคใหม่มา ผมก็เพิ่งไปลองอ่านดู แล้วก็ติดยาวเลย
อือฮึ อืม อ๋อ ก็ถือว่า อ่า เป็นช่วงไอ้นี่เราพอดีเนาะ ก็ทำให้แบบว่า อะ เราก็สามารถแบ่งเวลาว่าง ไปอ่านตัว พวกการ์ตูนอย่างงี้ได้นะครับ เพิ่มเติม เวลา อ่า ยิ่งเป็นออนไลน์อะเนาะ เออ มันก็อาจจะทำให้คุณเห็นหรือว่า เขาเรียกว่า เจอเรื่องใหม่ ๆ อะ ที่แบบบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอ ถ้าเราไปหาในร้านหนังสือการ์ตูนแล้วกัน อะ มันก็จะ อาจจะเป็นในอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันเนาะครับ อืม ถือว่า อะ เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยอะครับ เกี่ยวกับงานอดิเรกของคุณเนาะ เพราะว่า เออ ทำให้ผมเห็นว่า เฮ้ย คุณน่ะชอบงานอดิเรกแบบไหน? อา แล้วก็ อะ พอรู้ว่าเป็นการอ่านการ์ตูน ก็แบบบอกได้หลายเรื่องอะครับที่ ที่ชอบ อันนั้นน่าจะเป็น อ่า ความชอบของคุณจริง ๆ ไว้เดี๋ยวถ้า อ่า มีโอกาสอะครับ ผมอยากที่จะถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการ์ตูนที่คุณ อ่า กำลังอ่านอยู่ว่า เฮ้ย ตอนเนี้ยคุณชอบเรื่องอะไร แล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง? เนาะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
มารู้ รู้ตัวอีกทีตี 3 แล้ว อะไรอย่างเงี้ย ครับ ใช่ ครับ ได้เลยครับ ไว้มีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ